Ouais, j'allais dire sans la musique, parce que, des fois, sans le son, heu, ça passe encore, mais sans je pense que déjà, si on enlevait les musiques dans les films, ça aurait aucun sens. Je pense que tu sais, les les scènes un peu romantiques où heu, <chuckles> ou les tu enlèves la musique, ça ne vaut rien, en fait. <chuckles>
<chuckles> <laughs> <chuckles> Oh non. <gasps> J'avoue. Beh, généralement, quand c'est comme ça, c'est que c'est mauvais, hein.
Ouais, c'est vrai. <chuckles> Mais du coup, il y en a pas mal, hein. <chuckles>
Ouais, musique c'est censé être un un une un un support, pas, heu, genre, le truc qui fait tout, quoi, mais bon.